Senti volevo parlare con te oggi un po' dei social, questi, ehm, demonizzati social oramai, ehm, ma come secondo te i social che ormai usiamo quotidianamente hanno cambiato come noi ascoltiamo la musica?
Beh allora di sicuro, in prima, ehm, c'è stato, quindi, l'avvento di Spotify, quindi del mondo dello streaming, di tutto quanto che già di per sé ha cambiato il modo i in cui noi, ehm, fruiamo insomma della della musica e le insomma l'accesso a a alla musica. E, ehm
Mh. Mh-mh. Sì. Quindi questo è un po' il primo ecco, Spotify è stato un po' il pri Mh.
Sì, ovviamente questo è stato il macro cambiamento nel mercato discografico, no, che poi ha, diciamo ha dato vita poi a una serie di implicazioni varie in cui magari anche, ovviamente il ruolo dei social, ha gioca tuttora anche un ruolo decisamente importante in tal senso. E, ehm, ovviamente penso al a a alla fascia di età quindi ai giovani, no, che
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo.
uhm, che per loro insomma il mondo dei social è qualcosa che esiste, sempre esistito, no, non la vedono come una novità. E quindi magari, eh, si approcciano anche per le prima volta alla alla musica a al al mondo musicale anche e, ehm, in principal modo insomma attraverso i social e, ehm, o ovviamente sappiamo <chuckles> come è facile vedere, come, mhmm, la musica in questi contesti entra, ehm, in maniera diciamo, ehm, come posso dire, marginale, nel senso che che accompagna i video ed è anche magari, ehm, spezzettata, nel senso che dura, ehm, per la durata del video. Quindi sono magari quei 30 secondi in cui viene estratto, ehm, da da un brano. E quindi insomma si ha un rapporto, ehm, in un certo senso superficiale, no, verso il mondo della musica e poi, ehm, magari appunto i il fatto che, <clears throat> ehm, i ad siamo all'interno, no, di di questi contesti social, può anche far nascere dei fenomeni musicali proprio da da dalle piattaforme stesse come ad esempio abbiamo de dei casi, no, di TikTok di brani appunto di magari che durano anche quei 30 secondi che son diventati virali, no, e quindi entrano anche di conseguenza nel mercato discografico.
Mh. Mh-mh. Okay. Mh. Più facile. Ah okay, mh-mh. Molto più breve, mh, mh, mh, mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Direttamente. Sì. Mh-mh. Ma hai un esempio concreto ad esempio di questi brani o artisti, ehm, che sono diventati famosi grazie a questi social tipo, TikTok, YouTube e come ha influito questo potersi rendere noti su una piattaforma sulla loro carriera?
Beh guarda allora esempi specifici io purtroppo <chuckles> per la mia conoscenza, ehm, non saprei farteli però, mhmm, ne ho sentiti, ehm, riguardano più che altro comunque il mondo sai della della trap, ehm, contemporanea, no, ehm. Quindi sai questi, ehm, fenomeni che magari a volte durano anche per brev breve periodo che però per quel breve periodo appunto occupano un gr una grande percentuale del mercato discografico, no, e, mhmm, guarda penso che se da un lato, uhm, il fatto di potersi anche mostrare, no, di poter facilmente condividere la propria musica attraverso i social sia un bene, perché questo ovviamente dà la possibilità anche a chi magari non ha i mezzi, no, per potersi farsi certo.
Mh. Mh-mh. Sì. Mh. Assolutamente. Mh. Mh. Mh-mh. Sì facilita ecco, certo facilita un po' tutto sì, sì, sì assolutamente.
Per potersi farsi conoscere dall'altro lato però può innescare anche dei meccanismi un po', appunto come dicevo prima, superficiali cioè in cui magari è l'immagine ciò che conta veramente non è i il contenuto che che proponi, no, ehm perché comunque stare sui social implica mostrarsi in un certo modo, avere una certa attenzione per l'immagine, no, che deve essere magari la la prima cosa, no, che come impatto
Mh-mh. Mh. Mh. Sì, sì, sì assolutamente. Mh. Cert Che viene notata assolutamente. Senti ma mh, scusami, scusami no, no vai avanti perdonami.
Certo e quindi poi ma magari sì. No dico, uhm, semplicemente che magari in questo caso quindi la musica viene può essere messa in secondo piano e questo ovviamente non è un bene.
Non è il be non è un bene certo la l'immagine diventa la cosa più più importante in questo caso. S ma secondo te, ehm, parliamo un attimo di algoritmi, che è una cosa che mi ha sempre un po' allora intanto incuriosita, ehm, ma anche un po' "preoccupata" tra virgolette perché, ehm, l'algoritmo bene o male ti porta ad ascoltare più o meno sempre la stessa musica, corretto, almeno per quella che è la mia conoscenza, ehm, dei social che non è s estesissima. Ma, mhmm, noto che appunto gli algoritmi ti, ehm, riducono un po,' ehm, il campo, no, e ti fanno ascoltare bene o male un po' la stessa musica. Come si può fare, secondo te, per ovviare un po' a questa cosa che anche qui, <tsk> secondo me, rende un po' più superficiale l'ascolto della musica meno completo?
Mh-mh. Sì, no sono d'accordo e più che altro è è un subire passivamente la musica in questo senso, no, ehm, perché comunque non sei tu che, mhmm, effettui delle scelte in maniera attiva, no, su ciò che vuoi ascoltare o non vuoi ascoltare. Guarda penso che, mhmm, ovviamente dipende da quanto sei "dipendente" tra virgolette da questi mezzi, però, ehm, se c'è comunque una passione sana di fondo si può benissimo ovviare, no, alla uhm, al predominio dell'algoritmo. Ehm, ma banalmente insomma banalmente, ehm, bisogna, ehm, o effettuare appunto delle scelte in maniera attiva, no, e se si ha del tempo e si ha la passione appunto, che deve essere la cosa principale come dicevo prima, dedicare del tempo ad ascoltare dei brani quindi che ne so, ehm, mhmm, di artisti che co che hai conosciuto ti e a u e hai apprezzato. Magari approfondirli, ehm, approfondire quel mondo lì, vedere gli artisti simili, magari approfondire quegli artisti, farsi aiutare anche dagli algoritmi perché possono aiutare, ma comunque selezionare cioè f filtrare i consigli che magari ti dà l'algoritmo, no, quindi mantenere comunque una scelta, una una, ehm esatto.
Eh. Mh. Mh. Sì. Cert Mh. <giggles> Sì. E come si fa? Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay, okay, quindi bisogna un po' Mh. Sì, un essere attivi ecco, non solo farsi appunto guidare passivamente dall'algoritmo, ma quindi magari, ehm, si può quindi anche conoscere degli artisti nuovi pur, ehm, <clicks tongue> avendo questi algoritmi che un po' ci guidano. Quindi come posso io conoscere un artista nuovo tramite un algoritmo? Cioè se io ascolto della musica, okay, e tendo ad ascoltare sempre quella, mhmm, qual è il meccanismo che mi fa scoprire un nuovo artista?
Mh-mh. Beh allora guarda
Visto che c'è l'algoritmo che è un po', mhmm, direziona no?
Mh-mh. Dipende ovviamente da, mhmm, dal mondo musicale che prediligi. Ovviamente se prediligi il mondo della musica pop e, per così dire, mainstream ti sarà più facile avere più fonti, no, per conoscere, ehm, nuova musica quindi, ehm, a parte gli algoritmi penso a radio, televisione, ehm, eccetera ecce anche i social appunto, no, e, ehm. Mentre magari per chi ha dei gusti un po' più, per così dire, ricercati, ehm, ovviamente la situazione sì, <chuckles> diventa un po' più difficile però il f la fortuna che noi abbiamo è comunque di avere internet a disposizione e quindi volendo abbiamo accesso a tutto. Basta secondo me saper scegliere le fonti quindi che ne so, ehm, trovare un, mhmm, per dire un magazine online musicale, ehm, di cui ti fidi insomma che ti dà dei consigli, ehm, perché c un conto è ricevere dei consigli da parte dell'algoritmo e un conto è ricevere dei consigli da, mhmm, una redazione insomma, da delle persone umane che lavorano in quel mondo e di cui insomma tu conosci un po' la direzione, ecco. Ehm quindi, uhm, su internet puoi trovare poi immagino qualsiasi tipo di sito, di magazine appunto, di generi vari, ci sarà di tutto, uhm, quindi insomma
Mh. Okay. Sì. Sì, sì, sì. Mh. Mh. Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Assolutamente. Mh. Assolutamente sì, sì, sì. Mh-mh. Senti ma io non so adesso io non so che tu che età tu abbia però, ehm, tu hai vissuto anche la musica prima dei social o a conosci solo questo mondo?
Sì diciamo che ho avuto ho avuto modo di di vivere anche se non diciamo a appieno, uhm, però sì ho vissuto diciamo gli anni di transizione per così dire. Mi ricordo comunque del periodo in cui magari i social non avevano un ruolo all'interno della discografia musicale, sì.
Mh. Mh-mh. E tu come, mhmm, ti senti più affine a questo nuovo modo di fruire della musica o a quello che avevamo in precedenza? Quale ti ti è più affine a te, quale ti piace di più?
Guarda, ehm, secondo me ci sono i pro e i contro in entrambi. Cioè prima era proprio una, mhmm, ci doveva essere proprio una passione di fondo che ti spingeva sai a cercare e a scoprire e per scoprire dovevi andare che ne che ne sono negozi di dischi, no, spulciare vari dischi insomma fare un certo tipo di di ricerca un po' più dispendiosa, no, sia a livello fisico che di tempo. Ehm, però insomma era comunque una cosa forse più autentica più, ehm, viscerale, no, e anche fisica appunto è quindi, mhmm, questo sicuramente Sì era un un'esperienza diciamo, ehm, più più definita rispetto a quelle che possiamo vivere oggi. Il fatto però è che oggi come ti dicevo prima, per chi ha questa passione, ehm, la cosa assurda e bellissima è che puoi avere puoi ascoltare di tutto, puoi ascoltare qualsiasi tipo di musica proveniente da qualsiasi parte del mondo in 2 secondi, no, basta fare una una ricerca. Ehm, se questo da un lato magari, ehm, "disumanizza" tra virgolette l'esperienza, no, dall'altro lato comunque ti dà accesso a una miriade di informazioni <chuckles> di di contenuti che prima magari ci sognavamo ci sognavamo soltanto.
Mh. Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Più personalizzata forse, no, ecco perché, mh. Mh. Certo. Eh beh. Mh. Questo è vero, mh, sì. Mh. Assolutamente, sì, sì. Questo accesso facilitato, ehm, ha sicuramente degli aspetti positivi come dicevi tu perché, ehm, puoi accedere a qualunque tipo di musica senza anda dover andare a comprarti il disco, cercare, eccetera. Ehm, ma secondo te, eh, questo questo accesso facilitato, adesso parlo in generale quindi non solo della musica, mhmm, non rende un po' più pigri, non rende un pochino più uhm, <sighs> sì, pigri proprio perché ti, ehm, ti permette di usufruire, ehm, di tutta la musica possibile senza muoverti dal divano di casa o dalla tua scrivania? Non è una cosa preoccupante secondo te?
Guarda può essere, può essere che ci può rendere pigri, ma secondo me a mio avviso rende pigri le le la le persone insomma che non hanno quella passione, no, e che vivono quella la relazione in questo caso con la musica, in maniera non troppo profonda ecco. Mentre a mio avviso, chi ha questa passione dentro, ehm, sfrutta questi mezzi in maniera ben più consapevole e ben più, diciamo, adeguata rispetto, appunto, a chi la vive in maniera più superficiale. Quindi penso che ciò che muove veramente qualcuno è la passione, mhmm, di base, di fondo, quindi ovviamente ch chi è curioso, no, chi mantiene la propria curiosità e, ha a disposizione i mezzi che abbiamo oggi, uhm, sicuramente la la sfrutterà appieno ecco.
Mh. Mh-mh, mh-mh. Sì, ho capi Mh-mh. Okay. Okay, okay. Quindi mh-mh. Li sfrutta meglio. Certo quindi comunque, di base, dobbiamo avere una nostra passione e usufruire di questi mezzi in manie con buon senso insomma quindi in maniera intelligente e e non farsi semplicemente guidare passivamente. Senti invece cosa, mhmm, cosa pensi dei anche dei video virali che sono ormai un po' dappertutto no, in tutti i social e che stanno riportando delle delle canzoni magari anche, mhmm, vecchie, no, di quelle che e erano un po' più di di un paio di generazioni fa, diciamo, le stanno riadattando e riportando alla popolarità.
Sì Certo, cer Ma guarda se questo è un meccanismo tale per cui i la nuova generazione magari può conoscere degli artisti, uhm, importanti insomma, del passato insomma, ci sta, però anche lì penso che <chuckles> la curiosità sia ciò che muove un po' i ragazzi, cioè nel senso, immagino che ci siano i ragazzi che, mhmm, s guardano questo contenuto no, si relazionano a quel brano, a quello spezzone di brano, perché non sarà mai il brano intero, gli piace però si fermano lì; e ci ci sarà invece chi, uhm, quello lo vede come uno spunto per poi andarsi a vedere, a sentire, la discografia dell'artista e quindi iniziare a conoscerlo, insomma, ehm sì.
Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Ma anche anche dal punto di vista dell'artista, quindi, è più facile avere accesso al pubblico no, tramite social giusto?
Certo, certo, ehm, ha un canale diretto, ecco, con cui poter comunicare, ehm, se anche questo insomma ha i suoi pro e i contro, perché comunque, ehm, il fatto di manifestare pubblicamente la propria vita privata, che è quello che accade spesso sui social, eh, insomma, è un po' discutibile ecco, ehm, però, insomma, bisognerebbe parlarne magari in un altro momento, perché è un capitolo decisamente ampio anche questo.
Mh, okay. Mh. <chuckles> Sì. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, certo. Okay. Senti io ti ringrazio davvero. Mi hai detto delle notizie molto interessanti, di cui non ero neanche del tutto a conoscenza, quindi grazie mille e a presto.
Grazie mille anche a te, sono a tua disposizione quando vuoi. A presto.